Evet. Yani, harçlıklarımla, böyle, ilk, ımm, kendi o zamanlar, tabii, şey vardı, kasetler vardı. Sonra, işte, ye yeni yeni CD'ler çıkıyordu mesela. Ama ilk kasetten bahsedeyim. Böyle, 9-10 yaşlarında o kendi, iii, harçlıklarımla, böyle, gidip, iii, bir müzik s ııı, müzik CD'si veya, işte, kaseti satan bir bayiye gidip oradan mesela kaset alıyordum. Kaset o zamanlar biraz daha uygundu. Çünkü CD'ler, böyle, yeni yeni çıkmaya başlıyordu. Yani, popülerliği yeni yeni artıyordu. CD çekmek falan. O yüzden kasetle başladım ilk. Çünkü evde kaset çalar vardı, böyle, büyük güzel, iş bayağı ses çıkaran.
Hımm. Evet. Hımm. Tamam. Hı. Hımm. Evet. Hı hı. Heh, şimdi onu soracaktım. O var mıydı, diye. Tamam.
Hı hı. O yüzden, hani, güzel oluyordu yani kendim gidip, iii, keyfime göre alıyordum. Çünkü fiyatı uygundu o zamanlar hatırlıyorum.
O zaman Çok iyi. Peki o zaman bir bakmışsın, eee, harçlıklarınla aslında kaset koleksiyonun olmuş denilebilir mi?
Tabii, tabii, yani hatırlıyorum, böyle, 10 tane, iii, kaset vardı elimde aşağı yukarı.
Hımm, peki, aralarından, eee, en, hani, sevdik sevdiğin şarkılar ya da sanatçılar hangileriydi, hatırlıyor musun? Yani, o 10 kasetin içinden en çok, eee, hangilerine ne elin giderdi?
Hı hı. Hı hı. Emm, hatırladığım kadarıyla Rafet El Roman vardı, Ebru Gündeş vardı. Çünkü, böyle, televizyonda açtığımızda, magazinde kimler öndeyse Düşün yani o zaman küçükken de magazin izliyormuşum. <chuckles> Şimdi <chuckles> şimdi garip geliyor bunu söylemek. Neyse, emm, işte, o
Hımm, evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Peki, ııı, aslında, eee, hani, o yaşlarda artık, ııı, seni sana enerji veren, seni motive eden, eee, keyif veren şarkıları ve şarkıcıları dinlemeye başladın artık. Kendince keşfin başladı.
Serdar Ortaç falan. Hı hı. Evet.